うん、そうですね。
それを自分にも、あの、声をそう言う掛け方を、出来たら、きっと、そのネガティブ思考から、抜けられる一歩になるんじゃないかな？と思うんですけど、如何ですか？
うん。 うーん、確かにそうですよね。まあ、ね。あの、友人とかに相談されて掛ける言葉って、ま、大概ネガティブじゃないですもんね。こう、ちょっと励ましたりとか、ちょっとモチベーション上がるような事をね、やっぱり発言するんで。うん。それをちょっと、自分に置き換えてみるって言うのは良いですよね。
うーん。 うん。 うんうん。 そうなんですよね。 うん。 はいはい。 うーん、ほんと、自分、あの、友人 <chuckles> と自分、置き換え作戦で、例えば何か、買い物に行って、あの、マヨネーズを買いに行く為に、買い物に行ったのに、全く違う物をいっぱい買って帰って来て、マヨネーズがない、みたいな。あ、そういう失敗をするじゃないですか？で、次の日、じゃ、またマヨネーズ買いに行きます。また買い忘れました。って事があるかもしれないじゃないですか。で、その時に、「うわ、やっちゃった、また同じ間違いしちゃったよ」で、そこで考えを終わらせるのではなくて、あの、例えば、あ、もうもう次は、もうやらない。うん。
うんうん。 <laughs> はい。 うん。 はい。 はい。 ええ。 はい。 ええええ。 はい。<laughs> はい。うん。 はい。 うん。 ああああ、あ、はい。
うん。って思うか、もしくは、あの、友達に置き換えた時に、<chuckles>「面白いね、あなたは」って言えるか。うん。その言葉の、あのね、掛け方を自分に向けてあげれば、ちょっとは何か、ネガティブ思考から抜けて、面白く自分を楽しめるかもしれないですよね。
うん。 うーん。 うん。 あああ、ね。あ、そうですよね。何か、人がその失敗をね。もししてならば、何か「あ、可愛いな」とかって思っちゃう。で、うん、それもね、自分に可愛いやつだな、とかって思ったりとかしたら、何かね、何かか何か何か変ですけども、何かね、あの、良い良いですよね、ちょっと、あの、何だろう、失敗だけども何か、可愛いやつだな、みたいな感じだったら、何となく、ちょっとね、あの、モチベーションが上がりそうな気が <laughs>
うんうん。ね、それが自己うん。 うーん。 うんうんうん。そうですよね。 <laughs> そうそう、うん。 いやいや、変じゃないですよ、全然、そうそう。うん。 うん、うん、また、やっちゃったよ、みたいなね。<laughs> そう、そうすれば、何か、自己肯定感って、やっぱ自分を認めてあげて、で、次にどんどんどんどん、ステップアップね、出来る事じゃないかな？と思うので。何か、そういう、ちょっと、ちっちゃな変化？を取り入れてみて、あの、頑張ってみて下さい。
うーん。 うんうんうん。 うん。 あ、分かりました。もうあのね、自分をちょっと、あの、褒めてあげる事から始ようと思います。はい。うんうん。何か今日は、あの、お話聞いて頂き、アドバイスも頂きありがとうございました。
うん。 そうですね。 はい、こちらこそ、お話ありがとうございました。
はい。はい。